Да, то есть какой-то круговорот проблем получается. Вроде проблема есть, хочется узнать, уточнить ситуацию. А не к кому даже обратиться, потому что прийти нельзя. Получить, э, так сказать, appointment, приглашение туда тоже нельзя. И онлайн у них даже нет такой функции, вот, э?
Да, да. Да, да. Я. Да. Да. У них есть, э они дают, э, адрес, мейл. Э, на который раньше они отвечали, кстати. Вот, э, было т я им писала, и они мне вс отвечали. А щас они прям вс просто даже не отвечают. А, у меня, э, получилось как-то попасть на секретаря по телефону. Но она только принимает звонки, типа: "Я передам." Но я там с ней очень сильно поругалась. Я просила, чтобы мне позвали кого-то, кто мне может разъяснить эту ситуацию. Потому что она, как бы, э, не может. Но поскольку ей дали такие у указания, что просто, как бы, принимать звонки и никого, э, никому не передавать, э, звонок. То есть она вот сидит и держит такую оборону. То есть я уже, э, угрожала, что я в суд пойду, там, всякое, э, такое. Мне сказали: "Ну, и хотите, типа идите, у нас суды и так все переполнены". Типа еще дольше будет.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, конечно, звучит как издев издевательство на над людьми, которые просто не могут, э, увидеться со своими родственниками, конечно.
Ну да. Да-да. Это вообще. Э. Даже и вот эти ещё т хуже, я слышала, э, когда я в очереди стояла. Там были молодые люди, которые просто потеряли работу из-за того, что им вовремя не сделали документы. <chuckles> М.. М.
Слуш. Мгм. Да. Это просто безобразие, здесь других слов не найти.
Да.
Здесь, наверно, можно что посоветовать. А вы пробовали, например, находить каких-то, м, частных юристов или, может быть, юри юридические агентства, которые занимаются такими вопросами?
Ну, вот я уже об этом думала, но пока что я ещё не делала. То есть я это думаю: "Ну, вот ещё раз попытаюсь". Но и, действительно, видимо, придётся. Может быть, какую-то ассоциацию по защите прав, э, иностранцев. Такие тут вроде тоже есть. Надо будет подумать мне. Даже не знаю.
Мгм. Либо, э, действительно, могут, наверно, помочь суд судебное разбирательство. Опять же, тоже неизвестно, как долго затягивается. Но, возможно, если таких, э, заявлений будет очень много, то уже суды обратят на это внимание, что ситуация просто уже вышла из-под контроля и выходит <chuckles> за рамки нормы.
Мгм. Мгм. Ну да. Да-да <sniffs> М. Мгм мгм. Ну да. Да-да. То тов то в меня я тоже думаю, это, наверно, будет такой следующий этап. <chuckles> И, ну, нак на крайний случай. Потому что не хотелось бы, конечно, доходить до этого. Потому что это будет опять же, долго, опять же, стресс такой, э.
Мгм.

М. Просто, м, ожидание очень долгое и
Да, просто очень долгое ожидание, да.
и здесь н непонятно даже, что у них происходит и <chuckles>
Да. <chuckles>
Да. А если попробовать обратиться в какие-то вышестоящие органы, которые над ними имеют власть и пожаловаться, например, жалобой?
М. Ну это, кс М, мгм. Ну это, кстати, наверно, может быть идея, да вот, э, мо до какого-нибудь, э, вышестоящему чиновнику написать, э. Каким-нибудь за заказным письмом, не просто мейлом, а каким-то, может быть, заказным письмом, да. М.
Мгм. Да, если, например, до судов доходят дела очень долго, то, возможно, в вышестоящие инстанции, э, это всё-таки как-то побыстрее получится. Или, может быть, ещё поискать, эм, где-нибудь в соцсетях, на форумах, а, тоже людей, которые с такой же проблемой, например, сейчас столкнулись и тоже в ожидании, и, может быть, написать, эм, даже письмо от лица группы, например, человек, которые столкнулись с такой проблемой, и, может быть, на неё ещё больше обратят внимания.
Ну да. Может быть, это быстрее. Ага. Мгм. Мгм. Когда, этот Да. Ну да, может быть, если много людей, э, с одной и той же проблемой, то да. Может быть, они, конечно, и будут как-то посерьезнее к этому относиться. М.
Мгм. Потому что всё-таки, наверно, м множество голосов имеет, э, больший вес, чем голос 1 человека.
Ну да, да-да.
Или ещё можно, что здесь посоветовать, э, если ведёшь, э, пользуешься "Инстаграмом" или "ТикТоком", и там, возможно, тоже как-то можно поднять эту проблему, или озвучить и тоже найти
Ну х да. Мгм. Ну да, да-да, когда да, много народу про это говорят в соцсетях, им это не нравится обычно.
Мгм.